بُص أنا كنت عايزة أشتكي لك من موضوع كده ويعني لو ممكن تبقى تقول لي نصيحة أو توجّهني، بُص أنا آآ يعني في علاقة مع شخص بقى لنا سَنتين تقريبًا تمام؟ آآ أ هو أنا شايفاه لذيذ، دمّه خفيف ومحترم بس بصراحة هو بيتصرف تصرفات عكس كل ده خالص، يعني هو بيكدب عليّا كتير، كتير وبيقعد يحوّر كده وبيقول حاجات، فيعني هو م يعني زي ما تقول كده إيه كل حاجة وعكسها مثلًا فاهمني، فيعني فمثلًا يقول لي ما أنا كنت خارج مع صاحبي مش عارفة إيه وبتاع ومش عارفة رُحنا فين و والحاجات دي كلّها وهو أصلًا كان نايم في بيتهم يعني، دي أبسط حاجة ممكن أقولها لك، أي مَرّة كمان قال لي إن هو سافر مدينة تانية مش عارفة رايح فين آآ بس أنا كنت مديّ له أك يعني كنت عاملة account Instagram كده باجرّب فيه حاجة فاديته له هو يعني يشوف معايا الكلام إيه
امم. أيوه. إمم.
فبعدين ببُص على الaccount بتاع الInstagram ده لقيت إن هو عامل فيه آآ آآ تسجيل دخول من نَفْس مكانه من بيتهم أساسًا، فصباح الخير.
آه فاهمِك آه، هو فعلًا يعني العلاقات دِيّة بتبقى منتشرة جدًا آآ وفي ناس كتير فعلًا بتبقى زيِّك كده آآ، أنا عايزِك ما تقلقيش خالص يعني ده شيء طبيعي آآ، بس خلّيني كده أسأل لِك شوية أسئلة و وبعد كده هانصحِك في الآخر. آمم، أنتِ مثلًا أنتِ بتقولي إن أنتِ عارفاه بقى لِك سَنتين، هل التصرفات دِيّة بتحصل من أول ما العلاقة ابتدت من سَنتين، والّا آآ الحاجات دي ابتدت تحصل في الآخِر مثلًا أو بعد فترة؟
فإن. إمم. أيوه. إمم. بُص هو الحوار من بدري بس أنا ما كنتش مركزة بصراحة كنت مصدقاه وبتاع، لحد ما جه حصل حوار الInstagram ده كده من كام شهر فطبعًا شكيت بقى في كل تصرفاته وشكيت في كل كلامه وكل حاجة تمام، ولو واجهته على فكرة واجهته قلت له باقول لك إيه 1 2 3 وأنت على فكرة فكنت فاتح الInstagram آآ من من مكان بيتكم مش مش من مدينة تانية والّا أي حاجة آآ، طبعًا ما ردش عليَّ ولا أداني أي عقاد نافع في الحوار، لا هو أنكر ولا هو اتكلم بال قال حقيقة فما قدرتش وقتها أفهمه تمام؟ إمم. هرب تمامًا، قفل شوية كده ولمّا رجع غيّر الحوار وقعد يحكي لي عن حاجات تانية. فالموضوع يعني بصراحة كان غريب آآ فما فهمتوش.. <scoffs>
إمم هو إمم. يعني هرب من الموقف يعني م ولا اداكِ إمم. إمم. أنا فاهمِك و وفعلاً يعني حوار ال الشَك ده بقى أنتِ هتفضل دماغِك شغالة وخاصةً لو أنتِ بت بت بتoverthinking في المواضيع هتلاقي دماغِك على طول شغالة، ده والله حاجة طبيعية، <tsk> طَب هل مثلًا بعد اللي حصل ده آآ المشكلة دي اتكررت تاني والّا دي كانت أول مرة أصلًا تحصل وما اتكررتش خالص؟
بالضبط، بالضبط. بُص هي دي يعني أول قُل أول مرّة قفشته فيها تاني مرّة، آآ، في عيد ميلاده جه قال لي: "أنا صحابي واعدين عليّا علشان خاطر عيد ميلادي مش عارفة إيه وبتاع" آآ، وبعد بعد شوية كده بقى اقعد يبعت لي شوية صور الصور دي اكتشفت إن هي fake.
أصلًا! ليه؟ ليه كده يف
أصلًا، جايبها من Pinterest متخيّل! <chuckles>
طَب ليه؟
ما اعرفش برضه واجهته، برضه لمّا عرفت واجهته قُلت له باقول لَك إيه يا بني آدم، 1، 2، 3 إيه الدنيا؟ إيه ده؟ ممكن أفهم إيه ده؟ برضه قال لي: "عادي، وما قصدتش حاجة، أنا يعني كنت بأغلس عليكِ مش عارفة إيه" <tsk> قُلت له بس دي كده مش غلاسة دي كدب يعني أنت بتعمل إيه يا ابني؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طبعًا غيّر برضه الموضوع، ما خدش منّه ولا حق ولا باطل، فأنت إيه رأيك في كُل الكلام ده؟
إمم. هو واضح هو واضح إن هو يعني واخد الكدب ده في حياته عمومًا يعني حتّى لو بسبب أو من غير سبب آآ، طَب أنتِ مثلًا جربتِ تسألي حد من صحابه إذا كان هو بيعمل معاهم كده برضه وبيكدب، والّا الشيء ده معاكِ أنتِ بس؟
بالضبط. والله، هو حتى آآ صحابه بيكدبوا معاه <scoffs> ده اللي اكتشفته على فكرة.
<chuckles> هو كله بيكدب.
بجد آه يعني كلمت واحد صاحبه قبل كده، سألت سألته يعني كنت باسأل عليه وكده فقعد يحوّرعليّا حوارات، ووبرضو صاحبه طلع كداب، فالموضوع بجد يعني غريب خالص مش فاهمة.
هو فعلًا عندِك حق، آمم، طب أنتِ مثلًا بعد الكدب ده كله، آآ، لسه مكملِه لحد دلوقتي في العلاقة دي، والّا جربتِ مثلًا إن أنتِ تاخدي خطوات، أو تقولي له مثلًا حاجات زي اللي هو: أنت لو اتكرر منِك الموقف ده، أنا هابعد، ومش هاكمل، والّا، والّا أنتِ عملتِ إيه؟
إمم. بُصّ، هو أنا أكيد طبعًا قُلت له: "إن أنت ليه بتكدب؟ وأنا ما باحبش العلاقات تكون بالشكل ده." وقُلت له كل الكلام اللي في قلبي بصراحة، وكان يعني في نبرة تهديد كده، إن أنا يعني ممكن أمشي وأسيبه لو فضل بالحال ده كتير، تمام؟ بس يعني حسيته ما اتغيرش، حسيته، حسيته عادي يعني، حسيته إن هو تمام، ماشي، أنا برضو هاعمل اللي في دماغي، فهمتني؟ فمش عارفة بصراحة يعني، أنا باحبه، ومرتاحة جدًا معاه، و ومع بعض بقالنا فترة يعني، ف مش هيكون سهل عليّا طبعًا إن أنا أقرر إن أنا أنفصل عنه مرة واحدة كده، فمش عارفة.
إمم. إمم تمام. إمم، آه إمم، أكيد طبعًا، أكيد، أنتِ مش هيبقى سهل عليكِ خالص إن أنتِ تنفصلي عنه مرة واحدة، خصوصًا إن العلاقة مطولة، يعني أنتِ بتقولي بقا لِك سنتين، ف آآ الوضع يعني، آآ أنا متفهمِك جدًا يعني، طب جربتِ مثلًا ت تقللي الحدود بتاعة العلاقة؟ يعني مثلًا، لو كنتوا بتسألوا على بعض كل يوم، أنتِ ت تقللي ظهورك شوية مثلًا في العلاقة، بحيث إن هو يحس إن فيه حاجة غلط، والمفروض يصلحها، والّا، والّا أنتِ كنتِ بتتعاملي بطبيعتِك عادي، حتى بعد المشاكل دي كلها؟
امم. امم. بُصّ، أنا كنت فعلًا بابعد عنه شوية كده، وأختفي، وكان هو بيرجع ويعتذر لي، ويقول لي: أنتِ فين، وأخبارِك؟ وحشتيني، وما تختفيش، وأنا عايزِك معايا، بيقعد يقول كل الكلام الحلو، ولمّا اتصالح معاه بعد فترة كده يعني، ونرجع تاني نتكلم، برضو يرجع لنفس عاداته القديمة، يغيب عني بقى هو، وما يتكلمش كتير، يحوّر، يقعد يحوّر حوارات كده عبيطة، حاجات أصلًا مش مهمة، <tsk> يعني أنا، أنا على فكرة مش هازعل لو قُلت لي إنك خرجت مثلًا، وانت قاعد في بيتكم، ما قول لي الحقيقة، أنا باحب الحقيقة في كل، في كل حاجة يعني، ف
إمم أيوه. إمم. امم، إمم، أهم حاجة فعلًا إن هو يبقى صريح معاكِ، لإن أي حاجة طبعًا، زي ما أنتِ بتقولي، بتبقى مبنية كده على كدب، بتحسي دايمًا بالتهديد، وإن هو شخص مش، مش أمين، آآ، فممكن يكدب عليكِ في أي حاجة بعد كده، أنا متفهم ده فعلًا، بس هو بيكدب في حاجات تعتبر بسيطة، هل طبعًا، آآ، أنا فاهم إن برضه الحوار ده بيضايق ساعات، بس هل بقى ال حوار الكدب ده تطور معاه، من إن هو يكدب مثلًا في حاجات كبيرة، زي مثلًا، آآ، خيانة، أو يرتبط بحد غيرك؟ آآ، هل لاحظتي ده عليه مثلًا؟
بالضبط. أيوه. امم. والله بُص آمم يعني مش فاكرة مَوقِف بالضبط، هو كان ب كان وقتها كدبة والَّا حقيقي مع واحدة، بس هو قبل كده كُنا مع بعض الصُبح، ورُحنا خدنا قهوة وبتاع وقعدنا مع بعض شوية، وبعد ما مشينا لقيته باعت لي صورة واحدة وقال لي أنا معاها، وقابلتها بالصُدفة، ومش عارفة إيه وبتاع. فقُلت له أ مين دي أصلًا؟ وبتعمل إيه معاها؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ قال لي: "دي صديقة قديمة، ومش عارفه إيه وبتاع، وما فيش حاجة، وبتكلمني عندها مشكلة بس، وقاعدين مع بعض شوية." قُلت له قاعدين مع بعض شوية؟ طَب ما كلمتنيش ليه آجي أقعد معاكم يعني؟ ما الدنيا حلوة اهو. امّا قُلت لي مستعجل، مستعجل. <tsk> فطلعت بقى الموضوع بصراحة غريب ومُريب و وبقى يخنُق، فبقيت متلخبطة خالص.
أيوه. آه فعلًا. عندِك حق، يعني الموضوع غريب يعني في ال ال بما إنِك أنتِ كنتِ معاه مِن قر مِن شوية و وبعديها يبعت لِك صورة واحدة. آآ بس في نُقطة إيجابية في الموضوع ما تخليناش نبص لل للحاجات الوحشة بس، إن هو حتى ما ما كدِبش عليكِ في ديّة يعني.
ألا وهي؟ يا سلام!
يعني الحمد لله
ما هو ماشي معاك حق، ما كدبش آه، بس <tsk> بيخوني، <chuckles> بيخوني.
بس قال لِك على الأقل، يعني أعتقد إن بقى حوار الكدب ده مش مش
<chuckles> طَب ماشي، طَب أنا دي بَلَعتها وقال لي: "ما تقلقيش وما فيش حاجة." وعامةً صالحني اليوم ده بالليل، خلاص بقي عَدتها وبَلَعتها.
آه كويس إن هو كمان طمّنك، و وهو أصلًا باعت لِك آآ عشان مُتفهِمة و و فاهماني؟ آآ بس أ صح فعلًا إن أنتِ تقلقي وكمان تشُكي فيه. آمم طَب جرّبتِ مثلًا أو حسيتِ مِن تصرفاته إن هو مُرتبط بيها أو حاجة زي كده أو بيخبي عليكِ؟
إمم. تمام. لأ خالص، بالعكس يعني أنا أصلًا يعني معظم يعني بُصّ هو أنا هاقول لك اللي هو بيحصل، بس أنا طبعًا مش مصدقاه مش وشاكّة في كُلّ حاجة هو بيقولها وبيتصرّفها، يعني هو بيقول لي إيه: "أنا مع صحابي وطالعين سوا آآ، نسهر"، مش عارفة فين أو نقعد فين أو كذا وبتاع.
إمم.
فتمام ماشي أنت مع صحابك خلاص يعني هاعمل إيه يعني، أقول لك افتح لي video call أشوف صحابك؟! أكيد لأ يعني مش للدرجة دي يعني، أنا ما احبّش برضو أخنق عليه عشان ما يحسّش إن هو متضايق، يعني أنا دايمًا باحاول يعني أكون الجانب المُريح في حياته وأهوّن عليه وما أضغطش عليه، بس هو بصراحة بيضغط عليّا بتصرفاته اللي عكس تمامًا، تمامًا، آآ، رغبتي وعكس راحتي وعكس ان عكس صحة العلاقة أساسًا، فاهم؟ فالمشاكل كلّها من عنده أساسًا، ما عملتلهوش حاجة مشكلة يعني.
إمم. أنا فاهم تمام، هو بُصّي أنا كده فهمت أغلب ال الموضوع يعني، وغالبًا الشخصيّة اللي معاكِ ديّة شخصيّة م مش هنقول مؤذية بس عندها شوية مشاكل، فأنتِ ابدئي كده قيّّمي ال ال العلاقة من إيجابيات وسلبيات، يعني أنتِ قُلتِ دايمًا إن المشاكل من عنده آآ، وقُلتِ فعلًا إن هو يعني فيه شوية إيجابيات زي إن هو بيحبِّك وإن أنتم مع بعض بقى لكم فترة، فأنتِ شوفي بقى هل أنتِ متقبّلة المشاكل ديّة يعني مُقابل الإيجابيات اللي هو بيدّيها لِك، ولو هو مثلًا مش بيدّيكِ إيجابيات خالص مقابل إن أنتِ بتحبي طبعًا تدعّميه، وأنا لاحظت ده من نبرة صوتِك إن أنتِ أصلًا بتحبّيه وبتحبّي تدعميه ومش بتحبّي تخونيه، آه دي حاجة حلوة ب ب ويعني حاجة تخلّيكِ أصلًا فخورة بنَفْسك إن أنتِ حتى في العلاقة ديّة آآ، أنتِ شخص كويس، فاهماني؟ آآ، فأنتِ تحاولي بقى توْزني كده بين الحاجات اللي هو بيقدّمها لِك وبين المشاكل أصلًا اللي هو بيعملها، وشوفي هل أنتِ مثلًا آآ، متقبّلاها أو هتعرفي تتعاملي معاها والّا لأ؟
إمم. إمم. جدًا والله. إمم. إمم.
بس لو أنتِ بقى ما قدرتيش تتعاملي معاها، ممكن ساعات ساعتها بقى تاخدي كده قرارات صغيّرة تبدئي بيها تغيّري التعامل م معاه، بحيث إن أنتِ تدخّليه مثلًا في آآ، دايرة صداقة مثلًا أكتر من إن هي علاقة علاقة بقى بين حد وحد فاهماني؟ آآ، فممكن تدخّليه في دايرة الصداقة دي شوية بحيث إن أنتِ تخفّفي الضغط عنِك كده وتحسّي بتفكير شوية، و وتشوفي طبعًا انطباعِك هل أنتِ هتقدري تعملي كده والّا مش هتقدري، وبعد كده بقى قرّري هل أنتِ تنفصلي فعلًا والّا تفضلي مكمّلة رغم شوية المشاكل دي على أمل إن هي تتعالج قدّام، وطبعًا تحاولي تعالجيها يعني مع الوقت.
تمام. إمم. أيوه، أيوه، صحيح. إمم. إمم. تمام، يعني كُلّ نصايحك حلوة بصراحة، ويعني أنا اقتنعت، هاحاول أعمل كده عشان خاطر أنا فعلًا مضغوطة بسبب تصرفاته اللامنطقية، مش منطقي أساسًا تصرفاته، فأنا فعلًا هاعمل كده ويمكن أبدأ من دلوقتي كمان، عشان خاطر أنا فعلًا الموضوع بقى ضاغط على أعصابي وتفكيري وبقيت متشتّتة جامد يعني، وفي كُلّ الأحوال آآ، شكرًا ليك يعني على النصايح الحلوة دي وإنّك ساعدتني كمان وسمعتني.
طَب كويس. العفو على إيه؟ أهم حاجة بس ما تضغطيش على نَفْسِك، وخدي الموضوع بالساهل وأتمنّى لِك التوفيق يعني.
شكرًا ليك.